باقول لَك يعني هو أنتَ لو في يوم كده، قررت تختار بين شغل مثلًا أنتَ بتحبه جدًا جدًا بس مرتبه بسيط، وشغل تاني بمرتب كبير، بس للأسف أنتَ مش بتحبه أو ما عندكش شغف له، ممكن تميل يعني أكتر لأنهي وليه بقى؟
امم. بصراحة معظم الناس في الحتة دي ممكن تروح ل للراتب الأعلى. بس أنا بصراحة أنا أروح لل للشغل اللي أنا باحبه حتى لو مرتبه قليل، وأحاول إن أنا ابقى أحسن واحد في المجال. لو بقيت أحسن واحد في المجال في المجال ده هت هتكسب على فكرة وفلوس كتير يعني فحتى لو أنتَ بتبيع زي ما بنقول كده زي ما نقول مثلًا لو أنت بتبيع
امم. ماشي. امم يعني أنتَ يعني أنتَ فعليًا، بتميل يعني للحاجة اللي بتحبها أكتر؟
أيوه بالضبط عشان كده، وبعدين برضه أنا اخترت مجال يعني كويس في في حتة الonline يعني آآ كويس كراتب، وكويس كشغف، بس هو كان في الأول خالص كان شغف ما كنتش أعرف لسه بصراحة الراتب بتاعه هيبقى عالي كده.
امم. تمام يعني أنتَ المهم إن أنتَ بت من الناس اللي بت بتآمن في شغفها، يعني حتى لو شغفها ده مثلًا، ممكن ما يعودش عليها ب بمبلغ مالي كبير مثلًا؟
آه بس هو مش بالضبط أوي كده يعني مش زي ما الناس فاكرة، إن أنتَ بتختار شغفك يبقي مش هتلاقي فلوس لأ طبعًا أنت ممكن باقول لَك يعني مثلًا لو أنتَ بتاع عربية فول، واقف في عربية فول في الشارع بس أحسن واحد في المنطقة بيبيع فول، خلاص أنتَ لميت الزباين وهتكسب وهتبقى أحلى واحد. لكن بقى ما تبقاش بتقول أنا باحب ف باحب مثلًا بتاع الفول وخلاص هاعمل شوية فول واريّح دماغي وخلاص، لأ، أنت محتاج بس تطور نفسك تبقى أحسن واحد في المجال، أحسن واحد في مجالك أو أحسن واحد في منطقتك بيعمل الحاجة دي، ساعتها هتلاقي هتلاقيك خلاص بقيت كويس.
امم، امم. امم. صحيح. امم. امم. طب حلو أوي يعني وجهة نظر كويسة، بس أنتَ شايف برضه في رأيك إنه مثلًا ممكن شغفك في حاجة، يعوّضك بقى عن المرتب بقى إنه يكون ضعيف شوية، حتى لو أنتَ مش عارف تعيش بالمرتب ده مثلًا، ومش بيكفيك، والّا والّا الفلوس بقى ممكن تخلي الواحد يحب أي حاجة؟
لأ، بصراحة في الحتة دِيَّة لو أنا مش هاعرف أبقى أحسن واحد لأ، طبعًا هاروح للفلوس، لو أنا حاسس إن المرتب مش هيكفيني، لأ، هاروح للفلوس طبعًا مش هاننكر يعني هاعيش يا عم حياة ر حياة كريمة وبعد كده خلاص.
آه، يعني أنتَ <laughs> آه تفكيرك عملي من الآخر يعني مش مش من النوع اللي بيتمسك شوية امم طب
آه، عايزين حاجة عملية، آه. آه، لأ، مش حوار مش شرط خالص الشغف يعني الفلوس يباشا الcash بينهي النقاش.
ماشي طب أنتَ دلوقتي مثلًا بتقول لي إن أنتَ الفلوس بالنسبة لَك هتختارها وهكذا، بس أنتَ برضو ممكن ما تبقاش مرتاح نفسيًا في المكان ده، فممكن ساعتها مثلًا إن الراحة النفسية تكون أهم بقى من الاستقرار المادي، والّا بالنسبة لَك الموضوع إزاي؟
لأ أنا بالنسبة لي ال الراحة هتبقى في ال في المكان اللي أنا باجيب منه فلوس كتير، يعني لو أنا ما عرفتش احقق في الحتة اللي فيها شغفي جامد، لأ الفلوس يا باشا لو معايا شوية فلوس خلاص هاكل وأشرب و وأروَّق أنا بس أنا واحد بتاع بطنه، لو كلت حلو في الشغل حتى لو الشغل أي كلام هاشتغل وهتبقى الدنيا تمام يعني فقشطة، بالنسبة لي لأ هتبقى الفلوس أحسن آه.
امم. امم. آه يعني آه يعني أنتَ شايف إنه برضو آآ راحتك النفسية مش مهمة بتركنها على جنب يعني؟
آه هاركنها على ما أنا حتي لو أنا هابقى فقير برضو هتبقى راحتي النفسية مش قد كده. فعش خلاص يبقى آآ دي زي دي وخلاص وشوية فلوس زيادة آه.
امم، آه، بس بس ال يعني أنا برضو با باسألك على ال راحتك النفسية في الشغل، ما هو يعني أنتَ مثلًا أنتَ بتعمل حاجة أنتَ بتحبها غير ما يكون حاجة ضاغطاك نفسيًا مثلًا، بس بتدِّيك راتب كبير.
والله بصراحة، ما فيش شغل في الدنيا مش هيبقى ضاغطك، بس أنا زي ما قلت في الأول أنا هاروح لحوار الراتب، طالما إن التاني مش هيبقى جايب همه معايا هاروح لحوار الراتب. هاشوف يا عمي انهون اللي هيجيب لي فلوس أكتر وهاشتغل يا عم وهاتعايش معاها شوية وخلاص و والموضوع خلصان يعني. بس أنا بصراحة يعني موضوع ال موضوع الonline ده موضو امم، آه بُصي، موضوع الonline إن أنا مثلًا هاشتغل في مجال في مكان مثلًا لو قلنا حتى يعني بالمثل يعني حتى لو أنا مش شغال في المكان اللي أنا شغال فيه online ده، بس في وظيفة تانية online موفرَّة لي دخل حلو، خلاص أنا بالنسبة لي مكمل فيها لحد ما أموت.
امم. طب وممكن تتصرف إزاي؟ في نفسيتك. امم. امم. آه <laughs> يعني أنتَ ب أهم حاجة عندك الاستقرار المادي حتى لو نفسيتك مش تمام في أي شغل يعني؟
أيوه بالضبط ما هو الاستقرار المادي دي خلاص هي لو أنا مستقر ماديًا هابقى مرتاح، أنا عارف نفسي هابقى مرتاح. ما هاركن بقى حوار الشغف ده على جنب وأبقى مرتا بس الحمد لله أنا ربنا كارمني في حتة أنا فيها راتبها كويس وشغفي فيها. هي كانت جاية أصلًا في الأول في حوار شغفي يعني.
امم. آه طب أنتَ لو اضطريت مثلًا يعني تشتغل ييجي 10 سنين كده في حاجة، تفضّل بقى تبقى مثلًا آآ أنتَ غني ومعاك فلوس كتير بس مش مبسوط، والّا أنتَ يعني حالك ميسور بس في نفس الوقت برضو أنتَ سعيد وم ومرتاح يعني؟
امم. لو هيبقى حالي ميسور، وهاعرف أكفِّي احتياجي هاروح للحتة اللي أنا باحبها. لكن لكن لو هابقى بقى فقير زي ما بيقولوا، ومش عارف تكمل الشهر للآخر، ومش عارف تعيش حياتَك، ومضغوط ضغطة جامدة وبتاع وكده، ل هاركن بقى الشغف ده على جنب خالص، وامشي بقى زي الرجالة بقى. امشي بقى زي الراجل تشتغل يا معلم زي الناس ش عشان تلاقي مقابل مادي زي الناس، تعرف تكمِّل بيه وتوفَّر حياة كريمة ليك ولأسرتك.
امم. آه، آه. امم. امم. حلو أوي، طب هل أنتَ مثلًا يعني قبل كده ممكن تكون أخدت قرار مندفع شوية آآ، بإن أنتَ بقى مهتم بال بالمبلغ والفلوس والكلام ده كله، وركنت الشغف يعني على جنب؟ هل ممكن تكون ندمت والّا حاجة يعني حصل لَك حاجة زي كده؟
آه بصراحة آه، كان جاي لي يعني إيه، زي شغلانة كده بسيطة تبع المجال اللي أنا كنت بادرسه، في في مكانٍ ما معين يعني، كان بعيد عني بس هو أنا بصراحة ال الشغل ذات نفسه عاجبني بس الفكرة اللي كانت مضايقاني، إن هو بعيد عن المكان اللي أنا فيه اللي أنا ساكن فيه، فمضطر إن أنا أخد سكن.
امم. امم.
دي بقى كانت مضا مضايقاني جدًا ندمت جدًا على القرار ده، يعني الواحد كان بَص بقى إيه فكرة بقى فلوس ومش هينفع وبتاع ورمى الحاجات اللي هي هتضايقه أصلًا في الأساس اللي هو المكان البعيد.
وبعدين؟ آه تمام. يعني أنت
جت بقى بصراحة يعني اتضايقت. ما كملتش آه ما كملتش، و ورجعت تاني. بصراحة كان أكتر قرار كنت متضايق فيه وعليه لحد النهارد.
طب أنتَ ساعتها يعني يعني أنتَ عايز تقول لي برضو إن أنتَ مثلًا مشيت ورا إيه أكتر؟ شغفك والّا مشيت ورا، يعني إن أنتَ عايز فلوس والّا إيه؟ امم.
ورا الفلوس. آه آه. في ال في البتاعة الشغلانة دي تحديدًا كنت مشيت فيها ورا الفلوس، لأن كان جاي مبلغ كويس يعني الحمد لله كان كوي ما هو عشان بيعوضك إن أنتَ مسا
امم. آه طب وليه ندمت يعني؟
عشان المكان كان بعيد. يعني المكان كان بعيد حتّى أنا باقول لِك حتى وحتى الشغلانة اللي كانت في شغف في مكان شغفي، بس المكان كان بعيد. دي بقى بوَّظت الدنيا خا
امم. امم. حلو.
مع مع إنها المرتب كتير آه.
حلو أوي. يعني أنتَ أنتَ ي يعني أنتَ من الآخر كده عادةً لمّا بتدوَّر على وظيفة، بيشدك الأول الراتب مش مهم نوع الشغل؟
امم. آه فعلًا آه.
امم. طب أنتَ بتحس مثلًا إن شغفك أحيانًا <scoffs> ممكن يخدعك شويّة؟ و و ويخليك بقى تضحي بحاجات مهمة، آآ، علشان إن أنتَ تمشي ورا الحاجة اللي بتحبها بما إنك قلت لي يعني إن أنتَ اشتغلت online تَبَع شغفك؟
إمم، آه، طبعًا بُصّي، هو أنا في الأوّل خالص يعني بعد ثانوية عامة كده بشوية، بعد أما خلصتها وقدرت إن أنا أخش جامعة وكده، ال حسّيت إن الجامعة بصراحة، يعني مش هتبقى جايبة هَمّها مش جايبة هَمّها في الشغلانة اللي أنا عايزها. فاتجهت إن أنا أدرس أدرس بقى مجالات على ال على النت تبع الAI وتبع الsecurity اللي هو الأمن السيبراني.
ماشي. وبعدين. آه، تمام.
فطبعًا يعني ركنت تقريبًا ركنت الجامعة آآ، يعني مثلًا
ده بقى كان بداية شغفك خالص صح؟
أيوه بالضبط كده، أنا كنت شخص أصلًا من صغري باحب التكنولوجيا يعني والكمبيوتر بقى وكلام من ده، من ساعة لمّا لاقيتها بقى دي جت مع دي قلت الحمد لله، اركن بقى يا عم كده الجامعة، يا دوبك الجامعة إيه تنجح بس أنت عايز شهادة بس عشان إيه يبقى معاك شهادة إن أنت تميت تعليمك وخلاص والتاني بقى اللي هو المجال د مجال تعليمك بقى التاني، إيه تشتغل منّه بقى. طبعًا لازمًا تشد حيلك شويّة، وبالصدفة لاقيت الرواتب فيها كويّسة فقُلت الحمد لله.
إمم. ماشي. إمم. آه. آه، يعني أنت أصلًا لو أ يعني أنت عايز تقول إن أنت م لو ما كنتش هتمشي ورا الحاجة اللي بتحبها، لو ما كانتش هتجيب يعني ال ال زي ما بيقولوا كده ال ال تقصد ال التعب بتاعها يعني.
آه، لو مش هتجيب تعبها ما كنتش هامشي وراها. أنا يعني ذاكرتها في الأوّل كده وخلاص لمّا بُصّي هو أنا في الأوّل خالص شخص باحب الكمبيوتر، من ساعة لمّا سمعت عن المجال آآ، مثلًا إيه قلت مثلًا ممكن أتعلمه كده ك كشغف وحاجات من دي، بس لمّا لاقيت بقى إن ال لمّا لاقيت بقى إن العائد بتاعه كويّس جدًا قلت لا يا عم خلاص ما عادش شغف بقى ده، ده ديّة بقى وظيفة لازمًا تشتغل بقى وتجتهد فيه.
امم. ماشي. اهم. آه، يعني أنت من الآخر لو حد قال لك إن الفلوس مثلًا بتجيب الراحة والشغف بقى بييجي بعدين، ده نركنه على جنب يعني، بتتفق معاه والّا؟
إمم. آه، بصراحة أتفق معاه، أتفق معاه جدًا، جدًا، أ أنت لو معاك فلوس يعني لو أنت شغّال في وظيفة معاك فيها فلوس، ومستقر ماديًا، وعارف توفر ال الفلوس اللي أنت محتاجها وتوفر الحياة الكريمة لأسرتك وكل الكلام من ده أكيد حتّى ممكن تتنازل عن ضغط الشغل يعني بنسبة معيّنة، مقابل أنت شايف الناس اللي أنت اللي هم ملزومين منّك فرحانين.
امم. امم، صحيح.
لكن بقى مش هتبقى أنت آآ، شغّال بفرحتك، ومش عارف تكفي احتياج التاني، أكيد هابقى متضايق يعني. صراحة لا أنا هاروح في حتّة الفلوس.
امم، طب طب أنا عندي فضول بقى أسألك سؤال، لو أنت اشتغلت في وظيفة زي ما بتقول بمرتب عالي وركنت بقى شغفك على جنب، إيه اللي ممكن في يوم من الأيّام بقى يخليك تسيب الوظيفة دي خالص؟
إمم. إمم. اللي خلّاني أسيب الوظيفة دي خالص، لو آآ، عملت لي مصلحة تانية تبع المكان اللي أنا باحبه. أو مثلًا حاجة تانية مثلًا، أو حصل مشكلة مثلًا في الشغل، أو حصل مشكلة مثلًا مع ال مع المدير زي ما بنقول، ساعتها مش هابقى أنا أصلًا هابقى جاي هناك بالعافية يعني، رايح بالعافية، يعني عشان بس الفلوس بابقي رايح عشان الفلوس لو قَلّل الفلوس أو إن أنا حتى عرفت أوْفَّر جزء على جنب، وفتحت لي مصلحة في الحتة اللي أنا باحبها؟ لأ، ساعتها بقى هاقوم قايل له أنتَ من طريق وأنا من طريق يعني، اخلص العقد بتاعي وأتوكل على الله.
آه. ماشي. آه، آه، آه. إمم. إمم، حلو أوي يعني أنتَ يعني أنتَ في حالة لاقيت إن شغفك هيوفر لك نفس الراتب مثلًا، هتضطر إن أنت خلاص تنقل عليه يعني تقصد؟
أيوه، بالضبط عارفة لو شغفي مثلًا هيوفر لي أقل من الراتب مثلًا، سِكة 15% مثلًا، يعني أ أقل من المرتب التاني العادي بنسبة مثلًا 15% أو حتى مثلًا ممكن نر قربها ونخلّيها 20%، هاروح للشغف، لكن بصراحة أكتر من كده لأ، أنا هاشوف بقي إن إحنا نتجه في حتة الفلوس يا عم خلينا نعرف نعيش حياة كريمة يعني.
إمم. آه، آه. تمام. إمم. إمم، تمام. <giggles> ماشي يعني هو تفكير طبعًا يعني منطقي شوية، آآ، بس أنا بقى يعني عايزة برضه أعرف حاجة، يعني إيه العلامة اللي بتعرف منها إن أنت فعلًا في الشغل الصح؟ ما هو مثلًا أنت أكيد مش بت مش بتشوف بس الراتب وبس يعني، أكيد في حاجات وعلامات تانية بتعَرّفك إن الشغل ده كويس وإن أنت هترتاح فيه مثلًا؟
إمم. إمم. ماشي لو بيئة العمل مثلًا مكان خلّينا نتكلم الأول عن مكان العمل، لو مكان العمل قريب من من مكاني أو في حتة راقية في حتة كويسة يعني كده، آآ دي هتبقى حاجة طبعًا ت يشرّفني طبعًا ويسعدني إني أنا أكمل في الوظيفة دي، وبرضه لو الأصدقاء أصدقاء العمل يعني الناس اللي شغالين معايا اللي هُم الزمايل زي ما إحنا بنقول كده آآ، كويسين بقى طبعًا وقلبهم على قلب بعض، ويساعدوك، وناس روحها حلوة، طبعًا ده تبقى حاجة كويسة والأفضل كمان يكون المدير.
آه. إمم. طب حلو. إمم، ماشي، طب حلو أوي. آه، يعني أنت أنت بيئة العمل بتفرق معاك أوي يعني؟
لو المدير بقى كويس، فالدنيا تمام. أيوه بالضبط بيئة العمل بتفرق معايا جدًا. وهتأثر على نَفسيّة الواحد يعني.
إمم حلو أوي. آه طب هو أنتَ أصلًا، آآ، من الناس اللي بتؤمن إن إن بيئة العمل آآ يعني من ضمن الحاجات اللي بتخلق راحة نفسية؟ والّا أنتَ بتشوف إنه كل إنسان بيركز في شغله ويخلص شغله ويروح على بيته وخلاص على كده؟
لا طبعًا البيئة والناس اللي حواليك والمكان ذات نفسه بيأثر عليك جدًا، وبرضه والمدير ال المدير طبعًا بيأثر.
طب إزاي يعني بتشوف ال تأثيرها إزاي بقى؟
اه يعني مثلًا الواحد بيبقي قايم الصبح لو أنتَ مثلًا كاره وليكن مثلًا زميل ليك في الشغل، مش هتبقى حابب أن أنتَ تقابله يعني أنتَ لو كاره حد مش هتبقى حابب إن أنتَ تقابله، وحتى لو بينكم مشكلة بسيطة جدًا، مش هتبقى حابب إن أنتَ تقابله، فأنتَ لو لو الناس كلها اللي معاك مثلًا في الشغ خلينا ما نقولش الناس كلها طبعًا لأن ما فيش حاجة اسمها الشغل كله الناس كلها متفقين مع بعض، فخلينا مثلًا نقول مثلًا بنسبة 80، 90% منهم كويسين معاك، آآ أكيد هتروح و وخصوصًا بقى لو هم مثلًا يعني كويسين معاك وأصدقائك من صغرك، الحاجة دي هتفرق معاك جدًا، وهتخليك وهتخلي مزاجك حلو وأنتَ رايح، طبعًا المرتب معاهم بقى فأنتَ كده تقريبًا في المكان الكامل المتكامل.
ماشي. صح امم. تمام. امم. آه حلو أوي. امم. آه يعني من الآخر المكان ال اللي بتشوف فيه إن كل واحد يعني في حاله مثلًا أو الناس م يعني متعاونة مع بعضها أنتَ من رأيك إن ده يعني حاجة كويسة؟
آه بالضبط مكان كويس. ومكان برضه يعني مكان العمل يكون في مكان نضيف، في مكان راقي ويكون قريب من من منزلك مثلًا، البيت اللي أنت ساكن فيه.
امم. آه طب أنتَ ما بت يعني بتشوف برضه لو في بقى بيئة يعني بيئة عمل متوفَّر فيها كل الحاجات بس هي بعيدة عنك شوية، ممكن تتنازل عادي عشانها؟
امم. لأ بصراحة ما اقدرش اتنازل خالص عن البعيد دي، البعيد عن المنزل دي ما اعرفش. مش أنا مش من الأشخاص اللي باحب إن أنا أبقى بت عشان باحب الخصوصية بصراحة. أصل أنا مثلًا لو خدت سكن مش هاقد ما أنتَ مش هينفع تبقى شغال مثلًا وليكُن بم بمرتب معيّن وتروّح تأجر لَك شقة تانية، يعني أنتَ معاك شقتك ومأجر شقة تانية. فأنتَ كده بتخسر فلوس، فأنتَ تقريبًا تقريبًا أنتَ كده ما عملتش حاجة، أنتَ كده ما استفدتش حاجة، فأنتَ هتضطر إن أنتَ تاخد شقة مع الناس اللي أنتَ شغال معاهم.
ده ليه بقى؟ امم. آه تمام. امم. منطقي برضه. آه، آه منطقي فعلًا.
وأنا شخص باحب الخصوصية، مش هينفع طبعًا دي مش هتيجي مع دي. امم.
طب آخر سؤال بقى امم، عايزة أسألك آخر سؤال، يعني هو بقى معنى بصراحة معنى النجاح بالنسبة لك بي بيتلخص في ال في ال في في إن أنتَ بتعمل حاجة بتحبها والّا إنك مستقر ماديًا وبس؟
بصراحة النجاح لو أنا مثلًا شخص ناجح بس ما ما فيش فلوس، ما باقدرش أقول عليها خالص إنها نجاح، أنا مش من الأشخاص إن أنا أقول لَك ناجح بالعلم بس، أو ناجح في إن أنا شغال في حتة أنا باحبها لأ، أن أنتَ ناجح يبقى أنتَ بتقدر النجاح اللي أنتَ أو العلم اللي أنتَ معاك ده بيتترجم لفلوس، لو بيتترجم لفلوس يبقى أنتَ كده شخص ناجح، ونقول كويس يعني جدًا ونحَييك، ونحاول إن إحنا ن يعني نتَّبع الخطوات اللي أنتَ عملتها، تدّينا شوية نصايح. غير كده لا ما ت ما ينفعش، ما ينفعش تتكلم معايا بقى خلاص
امم. تمام. امم. حلو أوي، امم. امم. آه صحيح. <laughs> حلو منطقي برضه آآ أتمنى لَك بقى التوفيق و وأنا بصراحة استمتعت جدًا بالكلام. وب طبعًا باتمنى لك بقى التوفيق في حياتك وفي شغلك.
أش